หาห้องใหม่เลยค่ะ ยอมทิ้งไอ้เนี่ยค่ะ 7 วัน 7 คืน แต่ แต่ แต่ได้อยู่ เอ่อ จริงแค่ 2 คืนน่ะค่ะ เพราะว่า <tsk> ที่เหลือก็คือยอมทิ้ง ค่ะ จะ 2 คืนไม่ไหวแล้วจริง ๆ จะอยู่แค่คืนเดียวด้วย แต่ว่าที่พักอีกที่หนึ่งแบบ มันก็ยังเข้าไม่ได้ ใช่ ก็เลยต้องอยู่อีกคืนหนึ่ง แล้วก็อีก คือ 2 คืน แล้วก็ที่เหลือ ก็คือยอมทิ้งไปเลย ก็ อืม
โอ้โฮ โอ้โฮ เสียดายเนาะ อือ อืม สอง คืน แล้วก็ เผ่นเลย ใช่ไหมคะ อืม เพราะ <chuckles> ยังไม่ได้ อืม อืม ๆ อืม ถ้ามัน ไม่ ถ้ามันไม่สะอาดมันไม่น่าอยู่เนาะ ความแบบ ถือ เป็นความสะดวก มันไม่ได้มันก็ไม่อยากอยู่ไงคุณ ใช่ไหม เราเสียตังค์ไปแล้ว เราไปพัก ผ่อนเนาะ เราก็อยากได้ที่พักดี ๆ อะใช่ไหม?
ใช่ ค่ะ ใช่ แล้วกลับ ค่ะ โก ก็กลัวเรื่อง ไอ้ เชื้อราอะค่ะ กลัวเรื่องแบบปัญหาสุขภาพตามมามากกว่าด้วยอะ กะ กะเป็นว่า เออ ได้ถูก ถูก ๆ แต่กลับไปต้องไปรักษาร่างกายแบบแพงกว่าเดิมหรือเปล่า?
อา <chuckles> เออ ๆ นั่นน่ะสิ ไม่คุ้ม ๆ ใช่ ไม่คุ้ม ๆ อือ เคยเหมือนกันนะคุณ เนี่ยไป ไป เที่ยวรีสอร์ทแถวกาญจน์นี่แหละ มันเป็น เหมือนกับแบบ ว่าเรือนแพอะ บ้านห้องนายแพ อะไรอย่างเงี้ย เออ เหมือนจะดี ๆ นะ แบบไปห้อง นอนห้องแพ แต่ เข้าไปแล้วเหมือน ไม่รู้ว่าทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเมื่อไร แบบกลิ่นฝุ่นน่ะคุณ แบบมัน มันเหมือนแบบว่า ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย มันมีฝุ่น มีอะไรอย่างเงี้ย แบบนอนแล้วแบบไม่กล้านอนอะ มันแบบรู้สึกคัน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> จริง มันไม่เหมือน ไม่มัน
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ก็ประมาณนี้ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ้อ <laughs> เข้าใจเลย รู้สึกแบบเหมือนอยากจะจามตลอดเวลา <chuckles>
เออ เหมือน เหมือนรู้สึกว่ามันไม่สะอาด ไม่อยากจะแบบ นอนแบบ นอนแล้วแบบไม่สนิทใจ อะไรอย่างเงี้ย เออ นอนคืนเดียวเหมือนกันอะคุณ เพะ ก็เผวะ เผ่นเลย หาที่อื่น อยู่เลย เงี้ย อืม ค่ะ อุตส่าห์จะไปนอนข้างแม่น้ำแบบสบาย ๆ ชิล ๆ อา ชิลไม่ลงเลยอะ อือ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ใช่ ค่ะ เขา ร อ๋อ <laughs> ค่ะ ก็รู้สึกว่าแบบ เออ ไม่ ไม่ทนดีกว่าเนาะ ไปที่อื่นดีกว่า อือฮึ ค่ะ
อือ ใช่ ๆ ๆ เออ แล้ว แล้ว นอก จากความสะอาด อะไรพวกเนี้ย มี มีสิ่งจำเป็นต้องมีไหมคะ? อย่าง อย่างที่เลือกที่จะไปเนี่ย เพราะว่าทางนี้นะ ถ้าไปที่ไหนต้องมีอินเทอร์เน็ต ถ้าไม่มีคือแบบคิดหนักแล้วว่าจะ ไปไหม <laughs> คือสิ่งที่จำเป็นอะ คือ อินเทอร์เน็ตน่ะคุณ เออ เอาเป็นว่า ถ้ามีอะไรที่แบบต้อง require ไหม? บอกต้องมี ไม่มีไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย
อืม <laughs> ค่ะ เออ